Bah, en fait le truc c'est que mon frère, il avait déjà une flûte, heu, de qualité. Tu sais, il achetait les Maped. Concelala. Eh bah, m m en fait pour moi, mes parents ils ont lésiné dans le truc. Ils ont dit: «On va prendre celle-là à moins cher».
Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais! Mmh mh.
Ils ont dit: «C'est la même chose», tu vois? OK, c'est une flûte, mais en fait, heu, <chuckles> au bout de, je crois, m milieu d'année, heu, bah elle marchait plus quoi. Elle voulait plus souffler, il y avait plus de son. Ouais. <laughs>
Mmh mh. <giggles> Ah, ça c'est <laughs> Quand t'y penses, c'est fou, quoi. Quoi, elle est Que, qu'est-ce qui est différent à l'intérieur pour qu'elle souffle plus, franchement?
Ouais. Bah, je savais pas, il y avait peut-être un truc qui était bloqué, mais ma prof, heu, elle disait: «Ouais, mais non, heu, c'est la qualité de ta flûte, heu». Elle dit qu'il y a un truc coincé, tu vois? Et heu, à à l'époque, j'étais pas MacGyver, donc là, je pouvais pas regarder dedans, tu vois? <chuckles> Mais mais je me dis que si j'ai-j'étais comme ça à l'époque, j'aurais tout refait et tout machin. J'aurais tout démonté quoi, tu vois? <chuckles>
Ouais. <laughs> Mmh mh. J'avoue, moi j'aurais v essayé de voir à l'intérieur ce qui buggeait. j'aurais mis un truc, un chiffon, je sais pas, un truc là.
Mmh mh. Et peut-être que là, on serait pas moqué de moi, tu vois? <chuckles>
Mais après j'avoue à l'époque, heu Je sais pas, je pense que c'est justement parce que tous ceux qui se sont moqués
Mmh. Mmh mh.